Eee, pasti nangis sih, Kak. Itu pasti aku kayak apa ya, nangis tuh sebenarnya aku udah pengen nangis gitu, Kak. Karena masalah yang aku hadapin sebenarnya ya. Ditambah tiba-tiba kayak ada backsound di hidup aku keputer gitu kan dan relate gitu sama keadaan aku saat itu. Itu udah kayak nangis, lelah, akhirnya tidur. Tapi udah bangun tidur tuh kayak udah lebih tenang akhirnya jadinya, Kak.
Oke. <chuckles> Oh gitu. Heeh. Oke. Oke oke oke. Nah jadi, eee, kan lagu ini tadi, eee, kamu cerita secara tidak sengaja gitu kan kamu dengar kan dan ternyata kamu menganggap, eee, <tsk> apa, sesuai itu dengan kejadian dalam hidup kamu. Nah, apakah kamu mengulang-ulang lagi mendengarkan lagu ini gitu pada momen-momen tertentu? Atau memang
Mhm. Iya, bener. Betul. Mmm. Kalau ada mhm?
atau memang, kamu hanya saat sedih aja tuh ngedengerin lagu ini?
Sebenarnya diluar kesedihan aku dari biasanya pun aku suka masih suka nih dengerin lagu itu Kak, jadi nggak enggak melulu aku lagi sedih aku dengerin lagu itu tuh enggak, gitu kan. Tapi memang ada juga lagu yang aku puter di momen lain gitu akhirnya tuh, Kak.
Oke. Oke oke. <clears throat> Nah terus, eee, lagu kan banyak ya, bukan 1 lagu itu aja ya.
Mhm mhm. Iya. Bener bener banget.
Dan mungkin, eee, kondisi kehidupan kamu yang naik dan turun. Pasti berubah juga gitu. Ada nggak lagu lain yang, eee, apa namanya, merepresentasikan gitu perasaan kamu dan sesuai dengan kejadian dalam hidup kamu, dalam tema sedih itu? Apa t apa?
Merubah juga gitu, Kak. <chuckles> Bener kan. Eee, ada, Kak. Mhm, ada banget. Jadi waktu itu tuh aku sempet kayak program hamil gitu, Kak. Udah gitu, eee, aku tuh gagal di program hamil ini nih. Aku tuh bener-bener hancur banget saat itu kan. Ada 1 lagu yang menurut aku akhirnya mendorong aku dan benar tadi aku merefleksikan lagi kenapa ini sampai gagal gitu kan. Terus pasti ini ada hal baik juga gitu yang akan datang ke aku gitu, Kak. Itu lagu dari Usik, lagunya dari Feby Putri. Ada kata-kata di liriknya kayak, eee, "Menurutku Tuhan itu baik," gitu kan. Udah merangkai cerita tuh sehebat ini gitu. Nah menurut aku, akhirnya aku sadar, “Oh iya ya,” jadi, eee, lagu ini tuh kayak bikin aku bener nih, Tuhan tuh pasti baik banget gitu. Walaupun aku gagal, tapi masih banyak, eee, nikmat yang luar biasa ke aku. Kenapa aku mesti meraca merasa hancur karena 1 kegagalan gitu, Kak.
Wah ya ampun. Oke. Oke. Oke. Heeh. Oke. Oke oke. Padahal banyak, eee, berkah yang mungkin sudah kamu terima dan, eee, apa namanya, eee, rasakan gitu ya sehari-hari gitu ya.
Mhm. Iya, bener banget.
Oke oke, nah eee, ternyata lagu, apa namanya, lagu itu bisa memberikan kekuatan ya dalam, eee, apa namanya, pengaruhnya ke hidup seseorang melalui lirik dan musiknya barangkali gitu ya. Nah
Iya, Kak, aku tuh nggak nyangka ternyata se-powerful itu gitu lagu tuh, Kak.
Oke oke. Nah, eee, kamu ketika apa namanya sedih itu memang larinya cari apa namanya penguatan ke lagu-lagu atau memang itu hanya se ke apa, ketidak sengajaan aja tuh kayak yang kamu ceritain di awal tadi?